بصراحة عندي مشكلة بقالي فترة بتواجهني. ومش عارف أحلها إزاي.
إمم.
آآ فكرت كتير فيها وهي متعلقة بالقرارات اللي ممكن الواحد ياخدها في حياته. اللي بتمس المستقبل وال والحياة والحاجات دي كلّها. بس بابقى مشوش مش عارف آخد قرار آآ ي يكون مؤثر في الحياة بشكل عام، آآ لأن ده أنت عارف الحاجات دي بتبقى قرارات مصيرية، إن أنا لمّا آخد قرار في حاجة لازم يكون عندي آآ دراية كاملة بيها لازم يكون عندي آآ وعي كامل، إن أنا أقدر آمم أحدد أو اتجاه أحدد الاتجاه اللي أنا آآ أمشي فيه، آآ الأمور دي ما بتبقاش بسيطة ما بتتخدش ببساطة آآ لازم تأني ولازم آآ إن الواحد يفكر كويس أوي قبل ما ياخد قرار زي ده.
آه. إمم. آه. إمم. آه.
آآ بتواجهني مُشكلة حقيقي، آآ بت بت بتبقى عاملة لي زي أزمة، إن أنا آخد قرار ز آآ، صريح وواضح في ال في الأمور، عايزك تنصحني وتقول لي إيه اللي ممكن أعمله في حاجة زي كده؟
آه فاهم. آه. آه أنا ما يعني فاهم قدّ إيه الموضوع ممكن يكون يعني صعب إن أنت آآ، تاخد قرار بالذات في الوقت ده يعني إن هو ممكن يأثّر عليك في المستقبل و وبتبقى حاسب كُل حاجة لإن طبعًا الغلطة ممكن تكون مش سهل إن أنت يعني ترجَع تاني لنفس النقطة اللي أنت كنت فيها، وقدّ إيه هو ممكن يأثّر على حياتك بعد كده المُستقبلية يعني، ف آآ بيبقى محتاج يعني شوية شجاعة ومحتاج شوية يعني رؤية لقدّام وتكون حاسب كُل حاجة، آآ، فقدّ إيه الموضوع فعلًا بيبقى صعب إن الواحد يعني يتحمله أو الواحد ياخد القرار فعلًا. بس هو أنت إيه هي نوع القرارات اللي أنت بتفكّر فيها بالضبط؟ يعني هل في قرار مُعين أنت خايف مِن النتايج بتاعته في المستقبل، والّا يعني الموضوع ع أنت خايف منُّه بطريقة مثلًا آآ، يعني عامة، عامةً؟
إمم. إمم. بالفعل هو في طبعًا قرار مهم جدًا، وبي بيمس الحياة بشكل عام، لأن ده هو المستقبل فعلًا وهو قرار زي قرار الجواز. آآ بافكر فيه بقالي فترة طويلة، وباحاول إن أنا أحدد اتجاهاتي اللي ال اللي تخلّيني أقدر آآ آخد قرار صريح وواضح في أمر زي ده. آآ أنت عارف الجواز مسؤولية ومسؤولية كبيرة عشان حد ياخد الخطوة دي لازم يكون قدّها. من وجهة نظر بقى الحياة ومن وجهة نظر ال ال ال البيت والأسرة والمشاكل وال والمصاريف والحاجات دي كلّها، محتاج حاجة تخلّيني أو حاجة توجّهني أفكر إزاي واتجه أصلًا للموضوع ده. بقلب جامد وتخلّيني عندي الشجاعة إن أنا أخُش فيها.
آه. إمم. آه يعني الجواز قرار صعب مش سهل خالص إن الواحد يتخذه، وبيبقى مكمل معاه يعني بي بيسبب له بقى آه بيسبب له يعني تغيّر في المستقبل بتاعه كبير أوي، وبيكون يعني، يعني اللي هو إيه مش حاجة سهلة إن الواحد آآ يقول يعني إن هو خلاص مستقر على القرار ده، أو آآ يختار القرار ده وهو حاسس بالاطمئنان لأ، بيكون طبعًا في قلق مصاحب للموضوع، بيكون في توتر بيكون في خوف من المستقبل، فقد إيه هو بيكون قرار يعني مصيري شوية، آآ بس أنت يعني إيه هي المدة اللي أنت يعني بتتخيلها اللي أنت ممكن تاخد فيها القرار ده وإيه نتيجته يعني، يعني مثلًا هل أنت آآ أخدت القرار ده خلاص وعايز تغيّره والّا أنت لسه هتبتدي تتخذه والنتيجة بتاعته بقى كمان هل أنت حاسس إن هي آآ هتأثر بعد قد إيه مثلًا؟
طبيعي. صحيح. بالفعل. أنا من ناحية القرار هو تفكير كبير، وبيسيطر على تفكيري وعلى دماغي إن أنا آخد خطوة الجواز. لكن أنت عارف ده مستقبل وعُمر، وقرار ال عارف بيقولوا عليه اللي هو ح الحياة وقرار العُمر كلّه يعني. فعشان آخد خطوة زي دي آآ لازم يكون عندي جرأة. أنا آه، فكرت وفكرت كتير جدًا، آآ و وحابب حاجة ت ت تساعدني في ال في الأمر ده، إن أنا يبقى عندي الشجاعة الكافية والكاملة إن أنا آآ أمشي فيها. أنا آه، فكرت في حاجة زي دي، وعايز أعملها فعلًا ضروري، آآ لأن دي الحياة بشكل عام، آآ لكن في نفس الوقت آمم آآ محتاج عارف الزقة اللي بتتعمل عشان أبقى عندي الشجاعة إن أنا آخد ال ال ال ال المرحلة بقى خ أعديها، أعدي المرحلة بتاعة التفكير، وأخش بقى في الخطوة نفسها.
آه. آه فعلًا، يعني التفكير الكتير في الموضوع بيدّيك شوية يعني آآ احتمالات لنتايج متنوعة، فبتبتدي إن أنت تفكّر فيها، فبتبتدي إن أنت تشوف، آه، يعني هل الموضوع هيناسبك، وطبعًا قرار مصيري يعني ف آآ طَب أنت لمّا يعني بتيجي تفكّر في الموضوع، إيه هي ال الحاجات اللي أنت حاسس إن أنت هتخسرها لو أنت يعني أخدت الموضوع ده بطريقة غلط، يعني إيه مثلًا المخاوف اللي أنت بتفكر فيها، أو إيه العوائق اللي بت تسبب لك القلق ده، وممكن تكون خ حاجات أنت ممكن تخسرها مثلًا، فتبتدي إن هي يعني تخلّيك تفكّر بدل المرّة ألف بسبب، آآ اتخاذ القرار ده.
بالضبط طبعًا. ما اكدبش عليك، ال القرار اللي زي ده، مثلًا فكرة الجواز فيه آآ فيه يعني بيبقى حاجات بتقييد حريتك. يعني مثلًا أنت عندك حريتك اللي أنت عايش بيها دلوقتي، بتحس إن أنت مُقيّد، آآ، بتحس إن أنت عندك آآ مسؤوليات كبيرة آآ ب ب ب بتتحط فوق دماغك وفوق عاتقك، آآ بحيث إن أنت كنت الأوّل حُر ما كانش عندك مشكلة، ما كانش عندك، آآ مسؤولية مثلًا تجاه حد. يا سلام لمّا يكون في كمان خِلفة وفي أطفال، وفي بيت وأسرة، مسؤولية كبيرة، آآ مصاريف كتيرة، آآ آآ آآ بتحس إنّك محطوط كده ما بين خ في خانة، ومزنوق في خانة مش عارف تطلع منها. طبيعي دي ت تخوفات وطبيعي إن هي تكون، آمم، حاجات تقلقك من الخطوة. آه هي طبعًا مهمّة وضرورية جدًا وحلوة، لكن في نفس الوقت بتقلق منها لظروف الحياة اللي إحنا عايشينها.
آه آه. آه صح صح. آه، طبيعي فعلًا، طَب أنت اتكلّمت عن المخاوف اللي أنت ممكن تكون بتخلّيك تتراجع في القرار ده، أو تخلّيك تفكّر آآ يعني كتير أوي قبل ما تتخذ قرار مهمّ زَيّ ده، بَس يعني إيه الحاجات اللي أنت بتدوّر عليها في القرار ده؟ يعني إيه الحاجات اللي أنت بتدوّر عليها للأفضل، آآ ولو أنت خدت القرار ده، وبقى واقعي، هتكون عايز إن هي تكون موجودة في ال في الشريك، أو في الحَد اللي أنت هت يعني هتتجوّزه مثلًا، أو هتبقوا مع بعض فيها؟
خلّيني أكون صريح معاك، فكرة الإستقرار، آآ إن أنت يكون في حَد في حياتك، آه طبعًا، في حَد يكون في حياتك مستقر معاه، آآ يكون مهتم بيك، وأخد باله منّك، الأمور دي كلّها أنا بابقى محتاجها في الوقت ده، وعايز أكون آآ حاسسها، وعايشها، و و و وشغّال فيها كويس، يعني تبقى تبقى الأمور كلّها دي بالنسبة لي آمم واضحة، دي دي نقطة، الإستقرار دي مهمّة جدًا، إن يكون كمان في حَد في حياتك واخد باله منّك، و وساندك، ومعاك، دي مهمّة أوي، مش عارف آآ يعني أخد الخطوة والّا أ أ أتأنى والّا أ أنت إيه رأيك؟
آه، حلو أوي. آه. آه، يعني فعلًا حتّة القر الإستقرار دي يعني أحيّيك عليها هي من أهَم الحاجات ال اللي المفروض يعني تكون فعلًا مركّز عليها في ال شريك حياتك أو آآ تكون حاططها في الإعتبار، لإن هي حاجة يعني بت بتحدّد مستقبلك الكامل آآ هل هو هيكون مستقر والّا هيكون مهزوز والّا هيكون آآ شكله عامل إزاي؟ آآ بَس أنت ممكن تبتدي إن أنت ترسم سيناريوهات، آآ يعني زَيّ مثلًا إن أنت تفترض الأفضل وتفترض الأسوأ بحيث إن أنت تكون عارف النتايج بتاعة كُل scenario، لإن يعني آآ خلّينا خلّي يعني خلّي خلّيك واقعي مثلًا وت وتبقى عارف إن إن مش كُل حاجة أنت بتكون عايزها في الحقيقة بت يعني ب ب ب بتحصل قدّامك يعني، آآ طبعًا بيكون في ساعات آآ ع يعني مثلًا حاجات بتحصل عكس إرادتك، ممكن تكون أنت مثلًا نِفْسك إن أنت الحياة بتمُرّ بظروف معيّنة ولكن آآ بتلاقي إن في الآخِر الحياة ما مرّتش بنَفْس الظروف اللي أنت كنت عايزها، وبتلاقي إن في تجارب الواحد بيمُرّ بيها آآ فبيبقى الحَل إن أنت تبق يعني تبقى حاطط حسابك للت لل للنتايج دي يعني، تبقى قايل مثلًا لو حصل وإن أنا يعني ما عرفتش إن أنا ألاقي الشخص المناسب و وأخدت القرار إن أنا اتجوّزت شخص مثلًا ممكن أكون حاسس إن هو ما كانش أفضل إختيار، أنا أكون عارف إن إن آآ نتايج ال الإختيار ده وأكون عارف إن أنا مثلًا آآ ده هيترتب عليه عواقب والعواقب دي هتضايقني مثلًا، هالاقي نَفْسي عليّا مسؤوليات كتير وما فيش إستقرار في حياتي، فبكده ألاقي إن أنا آآ عارف إيه النتيجة من قبل ما إيه من قبل ما أخُش في السيناريو، فأبتدي إن أنا أتجنّبه ف فمثلًا دي حاجة برضه بتساعدني إن أنا أقرّر وإن أنا يعني أكون زَيّ ما تقول كده عارف إيه ال آآ آآ ال ال الإختيارات اللي قدّامي عاملة إزاي، اللي لو أنا مشيت في الطريق ده إيه اللي هيحصل، لو مشيت في الطريق ده إيه اللي هيحصل، هل مثلًا رسمت سيناريوهات وابتديت إن أنت تتصوّر الموضوع في دماغك قبل ما تحققه؟
إمم. إمم. صحيح. صحيح. تمام. صحيح. أيوه. تما إمم. أيوه. صحيح. آآ عايز أقول لك إن فكرة السيناريوهات دي أو إن إن الواحد يحدّد أمور يمشي بيها هي بصراحة هايلة، آآ، أ أوعدك إن أنا هاجرّبها و و وأشوف
آه، بس يعني خلّيني أقول لك برضه إن أنت ممكن آآ، تحاول إن أنت، يعني حاجة كمان مهمّة الناس بتحاو يعني دايمًا بتعملها، لمّا بتيجي آآ، تبقى عايز ت يعني ت تاخد قرار، والقرار ده مصيري أو صعب، آآ، تبتدي إن هي تسأل يعني ناس مستشارين، أو تبتدي إن هي نسأل ناس صحابها مثلًا، تفضفض معاهم، آآ، تطلّع منهم معلومات، آآ، تشاركهم مثلًا تجاربهم السابقة، لإن خ يعني غل خلّي بالك، آآ، هتلاقي ناس كتير آآ، ممكن إن أنت تلاقي إن هُم عدّوا بنَفْس المشاكل دي، أو عدّوا بنَفْس الضغوطات دي، في حكاية إن هُم يعني آآ، ياخدوا القرار اللي ممكن يكون مصيري، زَيّ آآ، مصيري في حياتهم، زَيّ ما القرار اللي أنت هتاخدوا ده مصير في حياتك برضه، فتبتدي مثلًا لو أنت اتكلمت معاهم، وابتديت تعرف تجاربهم، تشوف إيه ال يعني إيه وجهة نظرهم، وإيه الحاجات اللي هُم ممكن يكونوا آآ، كانوا واخدين بالهم منها، أو وقعوا فيها، وساعتها أنت مش هتُقع فيها، أو هتبتدي يبقى عندك معرفة بالحاجات اللي أنت ممكن تاخد بالك منها، و وتتفاداها، فده برضه هيساعدك إن أنت قد إيه ت تكون متصوّر القرار اللي أنت هتاخده ده هيأثّر عليك إزاي.
إمم. تمام. تمام. تمام. همم. تمام مضبوط. إمم. تمام،. أهي دي فكرة حلوة جدًا إن أنا ألجأ لم آآ، زَيّ المستشار أو أ أستشير حد يكون مجرّب الموضوع ويقول ويقول لي فك فكرة يحدّد لي بيها اتجاهاتي. آآ، حقيقي أنا باشكرك جدًا على الفكرة الجميلة جد ك الجميلة دي و وإن شاء الله هاتعاون إن أنا أ آآ، أتحرّك فيها وأفكّر فيها وأعملها إن شاء الله هتجيب لي نتيجة كويسة أنا باشكرك جدًا.
آه، بالضبط. العفو، أنا دايمًا هنا موجود عشان أساعدك، وأتمنى فعلًا الأفكار اللي أنا اديتها لك تكون يعني حقّقت الاستفادة اللي أنت اللي أنت محتاجها.